बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। क्योंकि ना, हम खुद भी देखते हैं कि जैसे अगर हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगाएँ या फिर जो ऑफलाइन क्लास होती थी, उसमें ना आपको एक तो कई बारी लोगों को हिचकिचाहट भी रहती है टीचर से दोबारा पूछने में या ऐसा करने में। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ना कोई दिक्कत नहीं रहती। आप जैसा आपका मन करे, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हो। मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया भी रहता है लोगों के लिए कि कैसे अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकें। क्योंकि न ऐसी चीज़ें ना, अगर हम ज़्यादा सोचेंगे, जितना इसके बारे में सोचते रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाएँगी। हमें इनके बारे में कम से कम सोचना है और जितना हो सके उतना अपने ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। नहीं तो हम ऐसे ही इन चीज़ों में फँसते जाएँगे और लोगो के औ अच्छे से लोग आगे बढ़ते हैं या आपका क्या मानना है?
जी। जी। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। जी। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, और जो है अ, ऑनलाइन जो पढ़ाई है, इंटरनेट के द्वारा, तो उसके कई सारे फ़ायदे भी हैं। कि देखिए आप अ, जो है ना, अ, किसी भी समय जब आप फ्री हों, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जो पारंपरिक तौर से जब हम पढ़ाई करते हैं, तो आपको जो है एक निर्धारित समय के लिए जाना होता है। और कई कभार तो ऐसा होता है, टीचर आते नहीं हैं और जो है हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। कि हम अ, सुबह उठते हैं, नहा-धोके तैयार होकर जाते हैं और जो है अ, 1 डेढ़ घंटे का जो हमारे हमारा कॉलेज होता है, तो उतना 1 डेढ़ घंटा वेस्ट हो जाता है। तो कहीं न कहीं छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनसे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। पर अगर हम ऑनलाइन की बात करें, तो बिल्कुल हम जो है अपना फ़ोन खोला, अपनी बुक्स खोलीं, हाथ-मुँह धो के आए और सीधे पढ़ाई पे बैठ गए। तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा समय बचता है। तो ऑनलाइन पढ़ाई के भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा ही हैं। और आप देखिए ना जैसे कभी धूप है, कभी अ, बारिश हो रही है तो आपको जाने-आने में बहुत दिक्कत आती है। काफ़ी लोग उस चीज़ में छुट्टी भी मार लेते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सही रहता है कि अ, जब ऐसी चीज़ हो जाए ऑनलाइन, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, हर चीज़ का एक बहुत अच्छा मुकाम रहता है। और मैं कहूँगा, लोगों को ना इन चीज़ों से और बेहतरीन इसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि ऐसे फ़ोन चलाकर अपना समय बर्बाद करने का लोगों को ये थोड़ी जागरूकता बिल्कुल देनी चाहिए, हर इंसान के बारे में। और मैं कहूँगा कि उससे बहुत चीज़ें बेहतर होंगी उनकी ज़िंदगी में और बहुत बढ़िया लगेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में?
जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। जी। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और जो है आपकी बातें सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली और काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिला। और आशा करता हूँ कि जो है ना हमारी फिर से बात हो किसी दूसरे अ, विषय पर। और आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला और बहुत प्रेरणा भी मिली। धन्यवाद।
हाँ जी। बिल्कुल।

बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमने अभी आपने बताया कि कैसे आजकल कितनी चीज़ें बलट पलट तो गई हैं क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे आजकल लोग इसका दुरुपयोग भी करने लगे हैं। पर ना, देखा जाए तो हर ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी अ, आविष्कार होती है तो उसमें च थोड़ी बहुत तो उम, खराब चीज़ें भी होती ही हैं। क्योंकि आप देखिए ना, इन चीज़ों ने इंसान की ये सहूलियत के लिए तो हैं ही लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उसका वैसे ही इस्तेमाल करे क्योंकि आप देखते हैं कि कैसे लोग इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं और हमारी फितरत में ही है। हमें ज़रूर, मैं कहूँगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और बिल्कुल अपनी जो अच्छी चीज़ है, वह देखनी चाहिए, ना कि मतलब इसका दुरुपयोग करके हम उस चीज़ में आगे बढ़ें। तो बहुत ज़रूरी यही है हमारी ज़िंदगी में, कि हम इन चीज़ों को ना इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें कि हमारी ज़िंदगी यही बन जाए। क्योंकि कल को क्या पता कि क्या हो जाए और कल क्या पता ये गवर्नमेंट हमारी बैन कर दे इन चीज़ों को या बंद कर दे। तो बिल्कुल हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए। आपका क्या मानना है इस बारे में?
बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, सही कहा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, सही कहा आपने। बिल्कुल। बिल्कुल।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
बिल्कुल। बिल बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल।